Gracias. Oye, pero a ver esta pregunta, ¿qué lugar natural te gustaría visitar antes de morir?
Ay, fíjate que tengo en mi lista interminable de lugares que quiero visitar antes de morirme.
¡Okey!
Fíjate que mi sueño es ir primero, esta como número uno a las auroras boreales. Yo creo que, eso es algo que, me muero de ganas de ir, quiero ir a Noruega a visitarlas, o en Alaska, pero yo prefiero ir a Noruega, a Oslo. Y es como algo que de verdad porque mi esposo ya fue, y él me dice que está increíble, él fue con sus amigos y me enseña las fotos, y yo me muero de celos, porque <laughs> porque
Okey. Okey. Sí. Fíjate que yo he estado en Noruega, pero nunca he t o sea, ha sido por temas de trabajo. Entonces, nunca me ha tocado ese tiempo para ver las auroras boreales.
Ay, wao, ¿y qué tal? Qué bonito, de verdad yo me muero de ganas de ir. O sea, siento que mi mi lugar sería como estar arriba de unos hus o sea, unos perros huskies, como en el trineo, así como en las películas, atravesando como toda la nieve, muriéndome de frío, viendo las auroras boreales en un iglú. Yo creo que esa sería como mi escena ideal.
Ajá. Ajá. Así tú, hit, ese pensamiento. No, pues, lo vas a traer, porque si lo tienes tan claro, vas a ver qué se te va a dar.
Sí. Sí, sí. Sí, muchísimo. De verdad, no sabes, me encanta muchísimo la naturaleza, y a veces como que, con mi familia hemos ido a la montaña, y a la nieve, y así, pero yo digo: "Algún día voy a ver unas ororas boreales", es que se ve increíble.
Y y Claro. Claro, ¿te gusta el ambiente de frío?
No mucho, pero, pues, sí lo tolero. O sea, no me encanta, pero, pues, si ya estando ahí, pues, ni modo que no. <chuckles>
Claro, claro, pero, ¿qué te llama la atención, por ejemplo, de ese paisaje de la aurora boreal?
¡Ay! Es que se ve tan impresionante los colores, o sea, yo por ejemplo cuando veo videos, te lo juro que sigo como unas, no te miento, unas 8 o 10 páginas de Instagram de Noruega, o sea o de National Geographic o de cosas que siempre estén diciendo de las auroras boreales, porque se me hace como un, no sé, algo como tan bonito que te ofrece la naturaleza, que puedes ver, y también una noche estrellada, digo, guau, o sea, como que te lo ofrece, es que me encanta el cielo, yo creo que mi celular también está lleno de fotos del cielo y de la luna, entonces, también siento que es por eso, como que admiro tanto el cielo cuando tiene colores tan padres que como que las auroras boreales sería como mi checklist, quiero quiero hacerlo.
Sí. Ujú. Ujú. Okey. Sí. Así, cerrar con broche de oro ese esces ese escenario, ¿no?
Sí.
Oye, a ver, ¿y si lo imaginamos juntas? Dime, eh, ¿qué sensaciones? ¿Cómo me podrías describir eso? Los sonidos y olores esperas encontrar ahí.
Uy, pues yo creo que, yo creo que sería como, no sé, estar ahí y he visto que hay muchos restaurantes que están, pues, ahí como alrededor y te dan como tu chocolate caliente y a veces les ponen como malvaviscos, algunos s'mores, deliciosos también, qué rico. <giggles> Eh, muriéndome de frío te digo que, yo creo que me pondré muchísima ropa térmica porque, mi esposo me dice que cuando él estuvo allá se estaba congelando, como que solo se llevó una chamarrilla, pero ni le tapaba nada. Sí.
¿Cómo sería? Ajá. Te Sí. Sí. No, qué bueno que no le dio hipotermia.
No, dice que con sus amigos se tuvieron que comprar unos trajes de esquí, porque de verdad, o sea, fueron a esquiar, y como según ellos no iba a hacer tanto frío, obviamente, en la mañana, luego bajó la temperatura, y dice: "Nos estábamos helando". O sea, estuvo de que ya no sentíamos ni las manos, y dije: "No, pues, es que ustedes también, ¿cómo no se van preparados?"
Sí. No, te puede No, y es bastante peligroso, si no traes la ropa adecuada, porque, por ejemplo, los l sí, ¿no?, y los cartílagos, por ejemplo, de de los oídos, de las orejas, o de la nariz, se te pueden romper de congelados.
Sí, hipotermia. Qué miedo, no.
<coughs> Sí, por ejemplo, ya sabes, te rascas la nariz. O te la mueves o o o los oídos, y como no puedes controlar <chuckles> muy bien el movimiento, o sea, ¿te lo puedes tronar?
Sí. Que sí, yo he visto muchísima gente que se pone por eso son de hecho, las como las orejeras que se ponen. Sí.
Las orejeras, exacto, y los pasamontañas.
Y los pasamontañas, sí para cubrirte toda la nariz. Y por ejemplo, tengo una amiga que ella vive en Canadá, y ella me dijo que a veces salen las auroras boreales, no siempre, y me ha invitado muchas veces, y le digo: "Un día sí te voy a tomar la palabra y voy a ir", porque he ido antes a Canadá, pero nunca en temporada de frío. Entonces, también como que se me antoja, y digo: "Qué bonito, pero no". Sí quiero ir a a Noruega a verlas. <chuckles>
Ajá. Okey. Okey. Ah, bueno, pero si ya fuiste a Canadá, da el salto a Alaska y está más más, eh, pues, es que claro, es más idóneo, ¿no?, si estás en América, pues, es es como más fácil hacia Alaska.
Cerca. <laughs> Sí. Sí, yo creo que sí, Alaska será buena opción, pero yo creo que, no sé, yo creo que sí quiero ir a Noruega. O sea, como que <laughs> sí.
Ah, no, bueno, eso sí, claro, claro, por supuesto, ese es tu sueño. Oye, y cuéntame, ¿con quién te gustaría ir? ¿Te gustaría ver eso sola, con pareja, con amigos, con familia?
Yo creo que me gustaría verlo con mi esposo y también con mi familia, o sea, como que, me encanta compartir las experiencias muchísimo con mi familia, y es como algo que, digo, tan bonito para que también, no sé, la gente que amo también esté ahí conmigo viéndolas todos cerca, todos juntos.
Todos juntos ahí viendo, eh, l las personas especiales en tu vida, las que tú amas, las que te aman. Y, ¿cómo lo imaginas?, ¿qué están ahí sentados?, eh, ¿qué están platicando?, ¿que están comentando lo que cada quien ve y siente? ¿Cómo lo imaginas?
Sí. Sí, yo creo que, así como dices, o sea, como sentados, eh, como así enfrente de la fogata, o quedarnos ahí como en un unos iglú que también vi que están ahí para quedarte. Y así como luego subirte como al trineo, que también se me hace súper bonito, o sea, es como hay una villa también que vi que está como de Santa, entonces también se ve súper increíble, o sea, como como todo todo lo que puedes imaginar en un mismo lugar, o sea, como todo súper lindo.
Ajá. Ajá. Sí. Sí. Sí, la Villa de Santa Claus, ¿no?
Sí, se ve bien bonita.
Oye, y y y hablando de cosas prácticas, ¿qué es lo que te ha faltado para hacerlo realidad? ¿Tiempo, dinero, medios, o, a lo mejor, el valor?
Fíjate que yo creo que antes hubiera sido el el tiempo, no más bien el dinero, pero ahorita ya es el tiempo, o sea, yo creo que antes no tenía el dinero para ir, pero ahorita ya tengo el dinero para ir, pero no tengo el tiempo.
Ajá. Ajá. Sí.
Sí, pero ya le dije a mi esposo. Por ejemplo, hace, ¿qué te digo? Como 3 meses, yo tenía muchas ganas de ir a las Bahamas, y le dije: "Ya compré el crucero para irnos a las Bahamas". Y me dijo: "¿Qué?" Y le dije: "Sí, pide vacaciones", porque faltaba como 1 mes para irnos, y lo agarré de sorpresa, y me dijo: "¿Cómo crees?" Le dije: "Sí, ya, ya lo compré".
Ujú. Okey. ¡Guau! Oye, pero qué buena esposa eres. <laughs>
Sí, sí me salió un poquillo caro. Nos fuimos al Royal Caribbean. Sí.
Sí, claro. ¿Y se fueron?
Nos fuimos, así es, nos fuimos 1 semana, em, y la verdad es que me encantó. O sea, fíjate que yo compré adentro del del crucero, pero ya luego <chuckles> él dio la diferencia para que tuviéramos balcón. Porque porque sí era más caro el de afuera, y dije: "Bueno, ya tampoco no soy tan millonaria, para comprarte el de afuera", pero él me dijo: "O sea, la intención la tuviste, ya yo doy la diferencia para comprarnos el del balcón", y de verdad me encantó, porque también tenía muchas ganas de ir a un crucero.
Ajá. Ajá. Claro. ¡Guau!
Y, entonces, también
M ¿Ya has tenido esa experiencia antes?
No, y y me y yo tenía muchas ganas de ir, porque tengo una tía que siempre había ido, nos in y nos invitaba. Pero como mi esposo casi no tiene vacaciones, entonces yo decía ella me decía: "Pues, vente conmigo". Ay, pero siente feo dejarlo solo. <giggles>
Ajá. Claro, claro, claro. Sí, no. Si ya tienes un esposo, digo, a menos que tengan esos acuerdos, ¿no?, de de que también él puede tener esa libertad en determinado momento, ¿no?, y eso es lo que a veces no nos gusta.
Sí. No, yo creo que somos demasiado, que nos gusta estar as juntos todo el tiempo, como muéganos, sí. <laughs>
Claro, claro. ¿Cómo es la vida, no? Es bien cierto eso que dices, o sea, a veces, eh, uno tiene suficiente tiempo, pero no tiene suficiente dinero.
Así es.
Y a veces, eh, tienes el dinero, pero ya no tienes tiempo, ¿no? Y a veces tienes tiempo y el dinero, pero a veces ya te lo impiden s cosas físicas.
Así es. Sí, eso es cierto, fíjate que una de las lecciones que me ha dado mi tía, ella es súper viajera y su esposo y su esposo falleció cuando tenía estaba súper joven, el señor tenía como 50, 53, 54.
Muy joven.
Sí, y la dejó con 2 niños, ella, pues, los sacó adelante y todo, bueno, también al señor le iba muy bien. Entonces, así como que la dejó bien acomodada, pero ella supo cómo sacar adelante todo, porque de verdad sabía cosas que ella no tenía ni idea, obviamente las aprendió, pero ella sí me dice. Ahorita ella tiene casi 80, y ella sigue viajando en cruceros, y ella me dice mucho: "Siempre que tú puedas tienes que hacerte un espacio porque el trabajo siempre va a haber", o sea, te lo digo porque ella me decía del crucero, le decía: "Es que no sé si comprarlo, o, no, porque, pues, mi esposo casi no tiene vacaciones", y me dijo: "Cómpralo, y vas a ver que él va a sacar un espacio de donde sea, porque", ajá, "Porque ya lo tienes, o sea, ni modo que te diga que no".
Claro. Qué bueno. ¿Sí? Así es. Ujú. A ver de dónde, pero lo hace. Claro, y así fue, fíjate.
Sí, y así fue. Sí, fíjate, nos fuimos a las Bahamas, a las Islas Caimán y a Jamaica. Y me gustó muchísimo.
Tuvo razón tu tía. ¡Qué rico! Uy, no, es que el ambiente del Caribe y eso, es wao.
Ay, sí, me gustó, y de verdad quiero volver a otro lado, y vi un crucero ahorita que me dijiste Alaska y dije: "Bueno, no está tan lejos, porque ya estamos aquí en Estados Unidos".
Eso. Sí. No, pues, ya estás cerca, el Royal Caribbean, eh, hace estos cruceros a Alaska para ver, este, y, eh, las auroras boreales, pero también estos, este, ay, ¿cómo se llaman?, los bloques estos
Como los iceberg.
Ajá, eh, los icebergs, entonces, tienen especialmente ese recorrido para que lo hagas.
Sí, sí, sí, he visto, se ve bien padre. Sí, sí voy a buscar uno porque sí tengo muchísimas ganas de ir a Alaska, bueno, al menos a ver las auroras boreales, sí.
Sí, deberías. Claro, y ya haciéndolo a Alaska, pues, ya te vas a animar a hacerlo después a Noruega, ¿no? Oye, y dime algo, ¿de dónde te viene esta idea de querer ver las auroras boreales?, o sea, ¿alguien te lo platicó, lo viste en alguna película, o desde niña, en un libro, un cuento? ¿Por qué estás tan conectada con esto?
Así es, sí. En películas, sí. Yo creo que en las películas que he visto, y luego también en los videos que porque me gusta mucho la naturaleza. Entonces, también el mar, me encanta el mar, entonces
Okey. Ay, no, yo amo el mar.
Sí, de verdad yo lo yo creo que fíjate que, aparte de la migración que se me hizo tan difícil al inicio, haber migrado, pero estar tan cerca del mar me hace muy feliz.
Claro. Ah, eso está maravilloso, el mar siempre te da la vida, el mar es felicidad, el mar, bueno, yo por lo menos así lo ubico, ¿no?, o sea, lo que es el calor, el mar, la playa, es como la energía, la diversión, la, <exhales> la plenitud rica, ¿no?, y como que esos lugares, mm, fríos.
Sí. Es verdad.
<coughs> Perdón, los bosques como que te invitan a la reflexión.
Sí, también es cierto, te sientes tranquila, sientes la mente en paz, como que a veces también como no hay señal, entonces ni siquiera te acuerdas del celular.
Ajá.
Sí.
O sea, eh, pero eso, yo creo, lo de las auroras, es casi casi, yo creo que como si estuvieras en un en un viaje fuera de la tierra casi, ¿no?
Sí, es que los colores se ven tan impresionantes y luego cómo se están moviendo, no, a mí se me hace algo, guau, o sea, yo me acuerdo mucho de La Tierra de Osos, la película de Disney, que ahí salían las auroras boreales, o sea, un pedacito, no no fue como tanto, y desde ahí fue como que dije yo, decía: "¿Qué era eso?", o sea, qué era lo que salía, y luego me metí así como a ver videos ajá, de niña, sí, y luego me metí a ver videos de YouTube y bueno, ya obviamente después, porque en ese tiempo todavía no había Internet.
Ajá. Ujú. ¿La viste de niña? Okey. No, claro.
Y me acuerdo que una vez mi mamá me regaló una enciclopedia, que, yo creo que veía que me gustaba tanto la naturaleza, que me regalaron un libro muy grande y ahí veía como tipos de naturaleza, tipos de climas, plantas y todo eso, y me acuerdo que había un lugar den donde decía, o sea, como hay zorros, está en la naturaleza, las auroras boreales, y luego como los tipos de animales, los renos y todo eso, y como que desde ahí se me quedó mucho, como muy grabado.
Ujú. Ujú, ujú. Sí. Ajá. De los libros, pero ¿tú crees que tu primer contacto fue a través de esa película de la Tierra de osos?
Sí, yo creo que sí.
Que te llamó la atención de qué es eso.
Sí, ajá, yo decía: "¿Qué es eso? ¿Por qué se ve como una luz en el cielo tan grande y y de diferentes colores?", y no sé, como que me llamó demasiado la atención eso.
Es que sí es un fenómeno natural, mm, eh, muy distinto, ¿no?, te digo, te da como la sensación incluso de salir de la tierra.
Sí.
¿No?, como que a lo mejor lo que vería un astronauta, ¿no?, en el universo, no sé.
Sí, como que no es de aquí, sí, es como tan diferente que estás, o sea, y que tú puedes ver, es lo que a mí se me hace más impresionante, o sea, que tú puedes ver y que puedes estar ahí, algo tan tan bonito, no, los colores también que se proyectan, ay es que wao. <chuckles>
Ajá. Claro. Sí. Sí, sí, sí, tienes toda la razón, fíjate que yo nunca me lo había planteado y porque no me encanta el frío, pero creo que ya me metiste también la curiosidad.
Sí, más que tú has ido, yo creo que, darte otra vuelta estaría increíble.
Sí, sí, sí, sí, sí, pues muchas gracias, qué bonita plática, gracias.
Gracias a ti.